ข้อเสียอะค่ะ คืออย่างสมมุติพี่เราประชุมอยู่เนาะ แล้วเราส่งข้อความไปบอกว่า อา "เนี่ย ตอนเนี้ยอยู่ที่ออฟฟิศอะ เออ แบบ เออ แบบจะมา จะมาออฟฟิศไหม?" อะไรอย่างเงี้ย คือเราส่งด้วยน้ำเสียงที่เหมือนแบบว่าคุยเล่น แต่เขาอยู่ในบริบทที่แบบว่าเขาจะต้องแบบไปเจอลูกค้า หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ อา บางทีเนาะมันทำให้แบบเขากดอ่านเลยไม่ได้ หรือว่ากดฟังเลยไม่ได้ อืม มันก็เลยทำให้แบบว่าบางทีอะค่ะ เขาอาจจะลืมว่า เฮ้ย! น้องส่งอะไรมาเตือนเราหรือเปล่า หรืออะไรอย่างเงี้ย ก็คือลืมไปเลย อาจจะแบบกดดู อา มีข้อความเสียงมาปุ๊บ แล้วก็กดปิด แล้วก็ลืมไปว่า เออ ยังคุยกับน้องอยู่ ยังไม่ ยังไม่ได้กดฟังนิ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อืม
เออ ครับ อืม อืม ๆ ๆ ๆ ครับ เออ อ๋อ ครับ อ๋อ ใน ในการคุยข้อความบางครั้ง ถูกไหมครับ มันคุยด้วยภาษาเนาะ ซึ่ง ซึ่งมันเป็นภาษาอาจจะ ก็คือแตกต่างกันไปตามละ บริบท แล้วการเปิดฟังมันก็ต้องใช้การเปิด เปิดเสียงอะ เปิดลำโพง ถูกไหมครับ มันเลยเป็นข้อเสียในตรงนี้
อืม ใช่ อา ใช่ ๆ บางที ใช่ บางทีอยู่กับลูกค้าเนาะ หรือว่าอยู่ในที่ประชุม หรือว่า เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ อย่าง อย่างอะขับรถอยู่มันก็ยังไม่ค่อยรุนแรงเท่าไร แต่ถ้าเผื่อแบบว่า อยู่ในสถานการณ์ที่มันแบบ มันไม่สามารถที่จะทำได้อะค่ะ มันเสียมารยาทเนาะ เวลาแบบประชุมอยู่แล้วเปิดเสียงฟัง อย่างเงี้ย เออ มันก็ไม่ใช่ ใช่
อืม ครับ อา อืม ครับ เออ ๆ ๆ แล้วสำหรับคุณน่ะครับ ค ความรู้สึกของการส่งข้อความเสียงเนี่ย มันแตกต่างจากการพิมพ์ไหมครับ?
ต้องแตกต่างเนาะ เพราะว่าเอาจริงแล้วอะค่ะ บางทีอะการพิมพ์มา เราอะจะแบบจินตนาการเสียงของคนที่เรารู้จักอะ ไปเป็นแบบต่าง ๆ นานาเลย อย่างเช่น บางทีเขาส่งมาบอกว่า "ดูดี ๆ หน่อย" อย่างเงี้ย บางที อา บางทีมัน มันมีแบบสองบริบทเนาะ แบบว่า "ดูดี ๆ หน่อย" อะไรอย่างเงี้ย กับอีกอันหนึ่ง ก็คือ "ดูดี ๆ หน่อย" เอ่อ ประมาณเนี้ย อา อา ใช่ ๆ มันก็คือ เราก็จะจินตนาการไปคนละแบบ ด้วยความที่แบบว่าเราเห็นแบบ เออ เขาเรียกว่าอะไรอะ บุคลิกของเขา หรืออะไรอย่างเงี้ย เวลาที่เขาคุยกับเราปกติ คือเขาอาจจะแบบไม่ ไม่ใช่เป็นคนที่แบบคุยดีอะค่ะ อ่า เราก็จะตีความไปว่า เอ่อ ภาษา เขาเรียกว่าอะไรอะ บท เอ่อ ประโยคเนี้ยมัน ใช่ ประโยคเนี้ย
เออ ครับ ดูดี ๆ หน่อยครับ เออ ในเชิงตำหนิถูกไหมครับ? เออ เออ ๆ ข้อความ อา ครับ อ๋อ ครับ น้ำ น้ำเสียง รูปแบบประโยคที่เขาส่งมา
เออ น แบบน้ำเสียงมันจะเป็นประมาณนี้นะ มันไม่ค่อยดี แต่ถ้าเผื่อแบบว่าในบริบทที่เขาเป็นคนดีอะ เวลาเนี้ยเขาอาจจะโมโห แต่เราตีความไปว่า เออ เขาอาจจะแบบไม่ได้โมโห เขาอาจจะแบบพูดแบบดี ๆ กับเรา อะไรประมาณเนี้ยค่ะ อืม ใช่
ครับ อา อืม ครับ แล้วถ้า ถ้ามองย้อนกลับไปน่ะ คุณคิดว่า ตัวเองในปัจจุบันเนี่ยครับ เป็นคนชอบส่งแบบเสียงมากกว่ากันหรือว่าชอบพิมพ์มากกว่าครับ?